Mhm.
Ang atleta ginagamit yung talento at galing sa napiling sports para gumawa ng pera.
Mm, malaki ang, malaki ang difference when it comes do'n sa iyong sinabi. Ah, malaki ang pagkakaiba ng pagiging negosyante at pagiging atleta para sa akin, lalo na pagdating sa uri ng trabaho, mga hamon at lifestyle. Narito ang ilang mga ma ma ilang bahagi tulad ng kalikasan ng, um, kalikasan ng gawain. Sa negosyante ang trabaho ay nakatuon sa pagbuo, pamamahala, pagpapalago ng negosyo, kadalasan ay gumugulo sila sa, ah gumugugol sila ng oras sa pagpaplano, pakikipag-usap sa kliyente o supplier, pag-manage ng empleyado at pag harap ng risk, ah, sa negosyo. Ngunit ang atleta ay nakatuon lam naman sa pisikal na performance, kailangang laging nasa kondisyon, mag-train araw-araw at sumali sa mga kompetisyon. Ang kanilang trabaho ay nakabase sa kanilang pisikal na lakas, galing at disiplina. Sa uri ng sakripisyo para sa akin sa negosyante, sakripisyo sa oras, tulog at, ah, pera. Minsan ay kailangang isugal ang ipon para sa negosyo at hindi agad makikita ang kita o tagumpay. Um, ganun rin sa atleta, sakripisyo sa katawan, oras at personal na buhay. Kailangang sumunod sa mahigpit na training at madalas na hindi makakasama ang mga okasyon dahil sa kompetisyon. Um, ah, <tsk> ikaw para sayo, anong masasabi mo sa mga sumusubok sa negosyo at sa mga sumusubok sa pagiging atleta? Anong mas gusto mong landas maging isang matagumpay na, ah, yun negosyo o kilalang atleta. O, um, para sayo ano sa tingin mo ang mas matagal na karera, ang sa negosyo o sa o, sa sa, um, atleta? Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Sa tingin ko dun sa huling tanong mo kung ano ang mas matagal na karera. Ang, sa negosyante kagaya ng nabanggit mo ay isang malaking risk.
Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh, tama.
Kasi maraming factors, hindi lang hindi nakalahad sayo yung mga mga makakasalamuha o makakasalubong mong mga pagsubok. Sa atleta, although, meron ka ng mga naiisip na pwedeng mangyari kagaya ng, ah, injury or pagkakasakit sa or mga balakid sa pagtit-training mo. So, mas, m mas mas magiging handa ka para maging, ah, para mapagpatuloy o galingan yung, yung ginagawa mo dun sa sport mo.
Mhm. Mhm.